อืม ค่ะ อันนี้มัน ไม่แน่ใจว่าพอจะขยายความในแง่ของสิ่งที่เราคิดว่ามันเริ่มยากขึ้นในการที่จะแสดงตัวตนเนี่ยค่ะเป็นในแง่มุมไหนบ้างอะคะที่เรามีความระมัดระวังเป็นพิเศษหลังจากที่แบบเรารับญาติ แล้วก็แบบอาจจะมีบอส หรือว่าคนในพื้นที่ทำงานเขาเข้ามาอยู่ในกลุ่มก้อน social media ของเราแล้วเนี่ยค่ะ?
ค่ะ ค่ะ ก็ต้องบอกว่าจริง ๆ เวลาเราคุยกับเพื่อนน่ะ เราอาจจะไม่ใช่คนเรียบร้อย ใช่ไหมคะ มันก็อาจจะมีการบ่นนู่น บ่นนี่ บ่นนั่น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อา เราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออ เราไม่อยากให้คนที่ทำงานหรือหัวหน้าเราเห็นภาพลักษณ์ด้านนี้ ด้านที่เราคุยกับเพื่อนแบบนั้นน่ะ อา เราก็เลยเหมือนแบบ อา ก็จะต้องเปลี่ยน แบบคอยปรับเรื่องภาษา การพูด หรือว่าการคอมเมนต์ต่าง ๆ อะไรเงี้ยค่ะ รวมไปถึงว่า อ่า พอมีพ่อแม่เข้ามา จากเมื่อก่อนเนี้ย อา สมัยที่เรามีแฟน อย่างเงี้ย เราก็แบบ อุ๊ย!
อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ ใช่ ๆ อะฮะ ลุงค่ะ อา <chuckles> ใช่ ๆ เข้าใจเลยค่ะ
โพสต์นู่นนั่น แบบสะวงสวีต อย่างงี้ใช่ไหม แล้วพอแบบว่า อา พอมีคนในครอบครัวมีแฟนมี ม เอ่อ มีคนในครอบครัว อะไรเงี้ย เข้ามา เราก็แบบ เอ่อ ก็แสดงอีกด้านนี้ไม่ได้แล้ว เพราะเดี๋ยวแบบเขาก็จะมอง เพราะว่าที่บ้านน่ะก็คือจะเป็นคนจีนที่ค่อนข้างแบบโบราณนิดหนึ่ง อะไรอย่างงี้นะคะ อา เขาก็จะแบบว่า "เออ! เป็นผู้หญิงก็อย่าแบบแสดงออกเยอะแยะมากมาย" อะไรอย่างงี้ อืม
อ๋อ อืม โอ้ แสดงออกมาก อ๋อ ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ คือคน คนแบบแก่สมัยก่อน คนแก่เลย นะ คือคนในยุคก่อนน่ะค่ะ เจเนอเรชันก่อนน่ะ เขาก็อาจจะแบบว่ามีความ มีความคาดหวังไหมคะที่แบบจะให้แบบเด็กผู้หญิงในบ้านจะต้องเรียบร้อ ถูก ต้องเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้นะ คะ แล้วก็ เอ่อ บ แสดงออกแต่ในด้านที่มันดี เพราะเขาจะรู้สึกว่า อ่า หากว่าแบบลูกสาวมี มี เอ่อ การแสดงออกที่มันแบบเหมือนก๋ากั่นเล็กน้อย อันนี้ศัพท์โบราณมากเหมือนกันนะคะ เนี่ย <chuckles> ค่ะ ก็แบบว่า เออ หรือ หรือว่าแบบมี มีการแบบแต่งตัวเปิดเผย หรือว่าใกล้ชิดกับเพศตรงข้าม เอ่อ มากกว่าแบบที่ ที่เขาคิดว่ามันควรจะเป็นน่ะ ตรงนี้เขาก็อาจจะรู้สึกว่าเขา เขามีความรู้สึกเสียหน้า หรือเขาต้องรักษาหน้า อะไรอย่างงี้ด้วยไหมคะ?
ใช่ เรียบร้อย ใช่ <chuckles> ใช่ค่ะ <laughs> ค่ะ ใต้

ใช่ค่ะ เออ ตรงนี้ก็ ก็นับว่าเป็น เป็นจุดสำคัญเหมือนกันเนาะ มันคือความต่างของวัฒนธรรมอะ ด้วยความที่แบบคุณ Mark เขาก็เป็น เป็นชาวต่างชาติ ที่แบบว่าอยู่ในสังคมที่แบบค่อนข้างเปิดเผยอะเนาะ แบบใครจะทำอะไรก็เอา เอามาลง เอามาแชร์กันสิ มันก็ไม่มีอะไรจะต้องปิดบัง แต่ว่าถ้าเทียบกับวัฒนธรรมของ ของทางเอเชียเนี่ย มันค่อนข้างต่างกันเลย และดีที่ตัวเขาเอง เขาก็ปรับรูปแบบของการใช้งานแพลตฟอร์มของเขาเนี่ย ให้มันตอบรับกับ กับ โจทย์ของคนต่างวัฒนธรรมได้ดีเนาะ หรือเปล่า?
ใช่ค่ะ ใช่ ค่ะ เขาอาจจะไม่ได้คิดว่า แอปเขาจะโด่งดังขนาดนี้ในตอนแรกอะ แต่ว่า อ่า ล เข้าใจว่าพอเขา เขาเริ่มแบบ ก้าวเป็นระดับโลก อะไรอย่างเงี้ย เขาก็จ้างคนจากต่างประเทศเยอะแยะ ใช่ไหมคะ มันก็อาจจะมีการเติมเรื่องของวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เข้าไป มันก็เลยทำให้แบบ อะ มีการสนใจเรื่อง ความเป็นส่วนตัวมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อะ ก็เลยค่อย ๆ ปรับปรุงมาเรื่อย ๆ เพราะว่าเอาจริง ๆ เนี่ย อย่างบางทีอะค่ะ อยากจะโพสต์นู่นนี่นั่น แต่ก็แบบกังวลเหมือนกันว่าแบบ เออ เราจะ
อือ อ๋อ เนาะ อือ ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ
setting ได้ไม่ครอบคลุม อะไรอย่างเงี้ย ก็จะเลือกว่า ให้ตัวเองเห็นคนเดียวจบ <laughs>
ค่ะ เยี่ยมไปเลย <chuckles> เยี่ยมไปเลย นะคะ
<chuckles> คือเหมือนแบบ เออ เราแค่อยากระบาย อะไรอย่างเงี้ย เราก็แบบ เออ เขียน ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วก็ให้ตัวเองเห็นคนเดียวจบ อะไรอย่างเงี้ย <laughs>
อ๋อ ค่ะ อันนี้คือเป็นตัวเองที่สุดแล้ว <chuckles> คือลงไปเลย ลงในสิ่งที่อยากจะลง ระบายในสิ่งที่อยากจะระบาย โดยที่ เอ่อ ตั้งค่าเฉพาะฉัน "ให้ตัวฉันดูคนเดียว" <chuckles> แบบนี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ แบบนั้นเลยค่ะ ก็คืออันนี้เป็นตัวเอง 100% แน่นอน อย่างงี้
โอ้โฮ ก็ไม่ต้องกลัวใครว่า จะมา อ มองเราว่า อุ๊ย! ทำไมสร้าง มีภาพลักษณ์แบบนี้ ทำไมถึงเป็นอย่างงี้ แบบไม่ตรงกับความคาดหวัง อะไรอย่างงี้เนาะ เพราะเราเอาเก็บไว้ยูคนเดียว <chuckles> เออ แบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะเนาะ ค่ะ <laughs> ค่ะ
ใช่ ใช่ ใช่ค่ะ <laughs> มัน มันก็จะมีแบบบางอารมณ์เนี่ยแหละค่ะ ที่เหมือนแบบ อุ๊ย! แบบ <tsk> พูดไปเดี๋ยวมันก็ไปโค ค กระทบคนนู้นคนนี้ แล้วเดี๋ยวเขาก็แบบเอาไปบอกคนนี้ อะไรอย่างเงี้ย เราก็กลัวว่า เราจะแบบ setting ได้ไม่ครอบคลุมทั้งหมดอะ ก็ เออ อย่าให้ใครเห็นเลย ก็ระบายแล้วก็ตัวเองเห็นคนเดียวเนี่ยแหละ เหมือน "แค่ฉันได้ระบายออกมาก็พอแล้ว" อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ